Ay, wow. Ano naman 'yung mga kanta na parang alam mo 'yun, 'yung tumatak sa 'yo? 'Pag-naririnig mo, parang, "Eto na siya, eto 'to na 'tong kanta na 'to" <laughs> Oo. <laughs>
Ay, grabe 'yung gano'n, 'yung parang to the highest level 'yung ano, 'yung emosyon. Ano, tawag dito, 'yung sa bandang Lapis nga 'no, ay ewan ko bakit ba ganun. Parang twen 2019 pa yata 'yung kanta na 'yun. 'Yung, ah, "Sanay 'Di Na Lang." Oh, 'di ba, sanay 'di na lang, eme. <laughs>
Mhm. Paano nga paano 'yung paano nga 'yon hindi ko hindi ko maalala?
Ah, kasi do'n sa part na 'yun is yung, um, umpisa pa lang nung ano, 'yung parang first stanza niya is 'yung, "Ginawa ko naman ang lahat", 'di ba? Parang broken ka be, gano'n
Ah, 'di ba, parang gusto mo nalang mapa-upo sa isang gilid tapos magmukmok do'n mga gano'n, 'no?
Yes, iba 'yung impact sa akin. Tapos, at the same time 'yung parang, ah, bumabalik 'yung sakit. Ta parang gusto ko nam-namin para mas matuto ako sa buhay. Gets mo ba? Oo, no?
<chuckles> 'Yun nga, oo 'yun nga sana 'yung sasabihin ko. Parang meron bang parang 'pag napakinggan mo 'yung kanta parang may memory kang naa-unlock na, "Ay, ayoko na 'tong maalala" <laughs>
Mm. Oo grabe. Grabe 'yung impact sa akin nung kantang pero ay, hindi naman to the point na parang nam nag nalulugmok ako, ha. 'Yun parang talagang na-e-enjoy ko 'yung pagkanta dun sa ano, kasi nga siyempre 'yun 'yung gusto mo, 'yun 'yung gusto mong ano, musika at 'tsaka banda. So, 'yu 'yun, 'yung mga ganon, 'yung mga medyo, ah ah, maarteng kanta, maarte. Hindi ano ba 'yung tamang term, ah, 'yung nakakapag anong oo, emotional na kanta, 'yun. Mm.
Mhm. Hmm oo. Ma Siguro parang emotional. 'Yon, emotional na kanta. Nakakatulong din naman kasi 'yun para kahit papaano alam mo 'yun, malabas mo 'yung anong nararamdaman mo gano'n, 'di ba? Do'n naman sa ano, sa December Avenue, Ano naman 'yung kantang palagi mong pinapakinggan sa kanila?
Mm. Naku! Isa pa din 'yan. Siyempre ganun din. "Huling Sandali" naman. <laughs> Oo. Hindi talaga yes. Oo, 'yun talaga. Kasi para sa akin kasi tawag dito, 'pag 'yun 'yung mga napapakinggan ko is talagang, ah, malaki 'yung impact nila sa buhay ko, sa buhay ko, sa pang-araw-araw ko. Oo, basta mga gano'ng kanta 'yung mga naririnig ko, yung mga ganun na parang, ah, naano yung ano ko, ah, yung damdamin ko ba, eh, talagang du yun dun ako nag-aano, du yun yung pinopukosan kong kanta, lalo pagka nabo-boring ako.
<laughs> Ay, wow. Hindi hal hindi nahalata 'yung 'pagka-emotional mo, ah, hindi siya man hindi halata. Hmm.
Mm.
Meron bang ano, parang meron ka bang mga klase ng kanta o musikero na pinapakinggan kapagka like for example oo. Oo, 'yung mga gano'n?
Mm. Depende depende sa mood. Ay, oo depende naman sa mood. 'Pagka kasi minsan kasi, 'pagka ayun nga, 'di ba, sabi ko sa 'yo pagka kasi emote-emote-an nga ako oh, 'yang ano, December Avenue 'tsaka 'yung ano, pero 'pag gusto ko maging, ah, parang ma-motivate ako ganyan, gusto ko ng, ah, peace of mind, ah ah ah ha at ano mo ba 'yung ano, 'yung heal song?
Emotional <laughs> Mm.

Doon ko siya nailalabas!
Kasi 'tong Oo. Kasi parang tugmang-tugma yung tugmang tugma yung nangyayari sa kanta sa buhay mo. Hindi maiiwasan maiyak. Para ka rin palang nagsesenti-senti, akala mo nasa music video ka, gano'n.
Mm. Oo, 'yon. Mm. Oo. Oo, tapos hanggang sa, 'yon nga, nangyari na rin nangyari na rin yung, ah, hindi hindi pagkakaintindihan namin, nagkaanak kami, ganyan, tapos ayun, hanggang sa dumating na nagkamalabuan na, ganyan. Kasi hindi niya maintindihan yung ano ako eh yung alam mo 'yon? Pagka yung bagong panganak ka, yung postpartum, ganyan. Gusto mo lagi lagi lang siya nandiyan, pero pakiramdam mo na wala siya, na ikaw lang yung mag-isa. Kaya masasabi ko din na naging takbuhan ko no'n is music talaga.
Hmm. Hmm. Ay, postpartum depression, 'no? Mm. Mm.
Musika talaga. Mm.
Well, ano sobrang ano talaga yan, yung nakakatulong sa mga pinagdadaanan parang
Oo. Para kasing Mm. Para sa'kin kasi parang, hindi lang siya doon sa parang nag-e-emote ka, parang feeling ko talaga is malaki yung tulong niya sa'kin sa, parang araw-araw na nangyayari sa buhay ko, sa emosyonal na nararamdaman ko. Kasi, alam mo yon? 'Pag nakakapakinig ako talaga, kahit anong kanta eh, minsan talaga, minsan nakadepende rin sa, ah, tawag dito, sa kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Iba yung dating talaga. 'Di ba hindi ka naman din makikinig ng, ah, sad song yung mga ah, mga senti-senti kapag hindi ka masaya, 'di ba? Siyempre 'pag masaya ka gusto mo masaya din yung kanta. Ang eme mo naman kapagka nakinig ka ng ano
Mm. Mm. 'Pag Kung hindi ka sad? Oh. Sad song pero masaya ka pala? Wala lang, wala lang, trip-trip lang din 'no. Para maiba lang, makikinig pero sobrang ganda rin na, alam mo yon, yung may access talaga tayo sa music, sa musika, kasi nakakatulong talaga sa araw-araw nating, alam mo yon, pinagdadaanan may mga tawag Hmm.
Ano ba yan, pinalungkot mo yung sarili mo, parang ganon. Mm. Oo. Oo. Oo, totoo talaga naman. Oo, lalo para sa'kin 'di ba? Kaya ayun, yon yung ma mga nashe mashe-share ko talaga sa'yo. Pero iyan, dito muna tayo, kasi sobra namang humaba na yung mga sinabi ko. Hoy, salamat kasi nakinig ka sa'kin!
Oo. Walang anuman. Sobrang nasayahan talaga ako na mag-usap tayo ng ganito. Nag-enjoy ako. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Ingat.
Oo. Oh, oo ako din naman. Salamat.